Понимаю, то есть получается, здесь у тебя идёт такое, знаешь, а, давление на тебя, ответственность, да, помимо того, что тебе приготовить надо, да, а тебе ещё нужно придумать, что конкретно приготовить. И если бы, а, то же меню составлял те муж, например, на неделю, тебе бы, наверно, было проще. Как ты считаешь?
Ага. Ну, не совсем, потому что, а, всё-таки я лучше знаю, что именно готовит, то есть, а, я а, я бы знаю, что он составил. У него был бы там борщ, жареная картошка, а, там кусок мяса. А я предпочитаю питаться более разнообразно. У меня прямо интересные блюда всегда какие-то такие нутрициологические, полезные. Я понимаю, что он будет просто, м, а, выбирать такие блюда, которые будут, а, для него более вкусные, традиционные, привычные блюда из детства, вот, а. Так что в этом плане я бы ему не стала доверять.
Понимаю, да. То есть здесь такой есть нюанс, что <chuckles> всё-таки мужчины хотят повкуснее, да, и они не задумываются о том, что, а, насколько это полезно, да. Даже вот эти блюда, которые с детства, да, они не всегда со а, с как соотносятся со всеми там КБЖУ. Для питания, для здоровья, оно действительно не всегда совпадает. А вот смотри, а если ты готовишь какие-то свои полезные вот блюда, рецепты, а всегда ли они нравятся, всегда ли ты получаешь какой-то обратный вот, э, ну, как сказать, отзыв от мужа, что действительно это вкусно? Или здесь ещё есть вот сложность, что если более здоровое питание, ещё его и вкусно приготовить? Как вот ты с этим справляешься?
Ну да. М, да ты знаешь, нет, мне не сложно это готовить так, чтобы это было вкусно, но мне, во всяком случае, нравится. Муж тоже в целом достаточно хорошую обратную связь дает. Я знаю, что он не очень любит, например, супы-пюре. Вот. Просто потому, что ему нравится видеть и чувствовать отдельно каждый ингредиент. Но в остальном он чаще, конечно, меня хвалит, и плюс, ну, мы давно вместе, он тоже уже привык к тому, что он питается более здорово, и у него всегда есть возможность, а, сделать шаг в сторону, заказать какую-нибудь шаверму, гамбургер. Иногда он это делает. Так что важно, наверно, соб соблюдать такой баланс. А если ему нравится иногда, э, что-то такое другое на стороне есть, э, ну, это его право, вот, ам. Я просто такую пищу не люблю, я уже давным-давно отвыкла от нее. Вот поэтому я стараюсь, а, всё-таки отвечать за здоровье в нашей семье. И я думаю, что благодаря мне муж, наверно, чувствует себя лучше, чем мог бы, если бы он был один.